Oye, necesito, contarte algo, fíjate que no lo había notado. <laughs> Este, a veces, em, cuando estoy platicando con, pues, mi mamá ya es mayor, con mi hijo, por ejemplo, que ya no es un niño pequeño. Eh, alguna vez cuando intenté enseñar a otras personas lo que yo sabía
A ver. Ajá.
fíjate que en mi mente era muy claro, o sea. Para mí era superclaro lo de la la indicación, la petición, lo que tú quieras, ¿no? Para mí era superclaro, pero fíjate que, muchas veces, me di cuenta como que se quedaban con cara de pregunta, ¿no? Así de: "¿Qué me dijiste?" Y yo así de: "No, pues te estoy explicando". Ya sí incluso, a veces, me llegaba a desesperar porque, pues ya pues sí está bien claro, o sea, es blanco, o sea, no hay más colores, es blanco, ¿no? Entonces, me ha costado, fíjate, a veces creo que mis palabras son sencillas, pero creo que no, <laughs> no del todo. Entonces, realmente, si por ahí tienes un consejo que pueda ayudarme en este tema, porque no sé, a la mejor mi mente piensa diferente, y y luego me enojo porque, pues, yo les digo una cosa, por ejemplo, a mi mamá, en su caso: "Oye, mira, mamá, este" digo, ah, yo lo veo fácil, ¿no?
S Ajá. Okey. Claro.
Pero a veces utilizo términos, a lo mejor, complejos o palabras complejas. Yo estuve trabajando en un almacén donde se manejaban primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Para mí, era una palabra una frase común, y con ella trato de hacerlo en la casa, en en el refrigerador, ¿no? Que es algo sencillo, ¿no? Y luego: "Mira, es que tienes que ver las primeras entradas", y así como: "¿De qué me estás hablando?". No, o sea, ya trato de explicarle a ella estas cosas que yo veía, pero sin darme cuenta, eh, hablo diferente, y a veces ella no me entiende.
Okey, claro. Sí, sí. Ya. Es que Okey. Por lo que oigo, eh, te está pasando tanto en conversaciones pequeñas como en reuniones donde tienes, por ejemplo, que capacitar a alguien. O sea, esto es indistinto.
Así es. Así es, correcto.
Que puedo entender el hecho de que, por ejemplo, a tu mamá se le complique saber lo que es un sistema PEPS, porque ella no está en el, eh, en el ámbito de la restaurantería o de la hospitalidad o, ¿no?, o donde se use ese sistema. Em, pues obviamente, no no va a saber aunque ni siquiera le digas PEPS y le dijiste primeras entradas, primeras salidas. De todas maneras, pues, es algo para ella, complicado de entender. Pero cuando te pone esa cara de de pregunta que dices, em, ¿después sí le logras hacer entender? O sea, eh, en efecto, esa es una palabra rebuscada o que, a lo mejor, no es de nuestro
Exacto. <laughs> Sí. <chuckles>
ámbito en general, ¿no? No es una palabra común. Pero cuando ella te pone cara de pregunta, ¿has logrado explicar después de que quieres extenderte en el tema?
Pues fíjate que, en el momento yo le pregunto: "¿Tienes alguna duda?", y me dice: "No, no tengo ninguna duda". Pero resulta que el resultado no tiene nada que ver con lo que yo le expliqué. Entonces
Ah. Claro, claro. Sí, ahí está al fondo del refrigerador lo que se tenía que haber consumido primero.
Exactamente. Ese es el resultado donde me doy cuenta que, pues, nunca me entendió lo que traté de explicarle. Entonces, a veces yo le digo, en el caso de mi mamá: "Si tú no me entiendes algo, dímelo", ¿no? Entonces, no sé si yo la intimido o qué está pasando, que ella no me dice. O sea, es mi mamá. O sea, ¿qué más confianza puedes tener, ¿no? O sea, a lo mejor entiendo una persona nueva que la estás capacitando, entiendo el temor, ¿no?, a a a pro sentirse mal por preguntar, ¿no? Pero ella es mi mamá. O sea, la confianza es oye, ella me tuvo, <laughs> exacto. Entonces, no sé realmente qué está sucediendo porque, guau, es un tema que me pasa de verdad de verdad, te prometo, una vez a la semana mínimo.
<chuckles> Que no se entendió. Claro. Sí, sí. Debería de estar ahí. Oye, pero ¿esto te pasa nada más con tu mamá? O o me habías mencionado, este, también bueno, en el ámbito de tu familia. ¿Solo es con tu mamá, o también con otras personas?
Pues fíjate que me pasa con mi hijo.
También.
Este ajá, a veces quiero platicar con él ay, es que no sé, si lo pienso demasiado, pero hay temas que tengo que hablar con él. Soy su mamá al final del día, ¿no? Mi hijo ya es adulto, ya ya ya tiene sus 29 primaveras por ahí, ¿no? Entonces, ya no es un niño, ¿no?, al que a la mejor tenía yo que explicarle con piedritas y cuadritos: "Mira, así son las cosas, hijo", ¿no? Entonces, a veces yo le quiero explicar cosas a mi hijo de las que pasaron, por decir, en el día, no como para justificarme, ¿no? A la mejor sí. Ya no estoy tan segura de que me encarga cosas él, y yo le trato de explicar por qué no, por qué no hice el cometido, ¿no? que él me encargó: "Y sabes que, hijo, es que mira pasó esto y aquello", y se me queda viendo de: "¿Qué me quieres decir? No te entiendo". O sea, digo, no sé si no estoy siendo buena- buena para hablar con él, o estoy usando palabras que él no me está entendiendo, y nos acabamos peleando porque así acaba el show, ¿no? Así acaba el show. Mi mi mamá es más callada. Él él es como yo, muy intenso. Entonces acabamos enojándonos y no entendiendo nada.
Claro. Ajá. No, claro. Ujú. <coughs> Ajá. <chuckles> Claro. Ajá. Bueno, es que en en bueno, en e a ver. Primero, en el caso de tu mamá, eh, que es una cuestión de que, también la diferencia de edades a veces los adultos mayores son hay hay que decirles las cosas varias veces y de distinta manera. Porque su nivel de comprensión sí, en efecto. A veces con bueno, se distraen con cualquier cosa, o tienen miedo de decir de de verdad, dudo mucho que sea una cuestión única de tu mamá. Eh, no sé si lo has comentado con amigas tuyas, pero es posible que con los adultos mayores de su casa pase lo mismo, ¿no?, que se les tenga que estar repitiendo las cosas. ¿Has intentado alguna vez, eh, que estás explicándole algo a tu mamá, decirle, este, cuando te di? Cuando tú le preguntas: "¿Me entendiste? 'Sí'. ¿Tienes alguna duda? 'No'. Ah, okey. Entonces, ¿me lo puedes explicar tú a mí con tus propias palabras?". O sea, voltearle la tortilla, como dicen por ahí, como diciendo: "A ver, entonces, ahora tú explícame, eh, lo que te acabo de decir". ¿Has intentado alguna vez eso?
Oh, ya. Oye, no, pero es una buena idea, ¿eh? <chuckles> Muy buena, ¿eh? La voy a aplicar. Seguramente va a funcionar a la ahí me voy a dar cuenta de que no me tiene confianza, tristemente, <laughs> que no me tiene confianza. No te entendí nada. Explícamelo y con cosas que entienda, ¿no? Porque a la mejor es así, ¿no? Explícamelo que yo lo entienda. Pero, digo, al final del día, pues, ya mi mamá ya tiene 74 años, ¿no? La mejor es parte de que se vuelven como ciertos niños, ¿no? Como que hay que es tenerles paciencia y y explicarles, a la mejor como a los niños, con la misma claridad que a un niño, ¿no? Entonces, oye, gracias por abrirme los ojos, ¿eh? De verdad lo voy a intentar a ver cómo funciona.
<laughs> De si entendió o no. Pues sí. Ajá. Sí. Exacto. Pues, la verdad es una técnica que luego usan mucho los doctores, ¿no? O, eh, las enfermeras en los hospitales, así de que, oiga, ¿y qué le van a operar? U no, pues me dijeron tal cosa. Ah, okey, y le explican, ah, mire, voy a hacer este procedimiento, tal y tal. ¿Entendió? Sí. A ver, dígamelo con sus propias palabras. Y ahí es donde, ah, ahí s puedes detectar los huecos, ¿no?, de los huecos de la información, a ver realmente qué fue lo que entendió y qué fue lo que no.
Ajá. Wa Sí, tienes razón. Okey. No, se escucha bastante bien y sencillo. Porque con ella es sencillo, definitivamente.
Sí, pues es muy sencillo porque solo sigues la misma conversación. Y, en el caso de tu hijo, ¿crees que sea, a lo mejor, una situación en la que le estás dando demasiada paja, y él lo que quiere es llegar al punto? "A ver, ¿lo hiciste o no?" y a lo mejor sea lo único que le importa, ¿quizás?
<laughs> Eh, creo que le diste al clavo, ahorita que lo estoy pensando. <laughs> Guau, eh, ya ya, voy a estar, eh, como dices tú, menos explicaciones y más acción, más sí o no y punto. Simple. Ah, oye, muy bien, ¿eh?
<laughs> <chuckles> A lo mejor podrías llegar al punto primero, ¿no? En vez de estar dando vueltas, porque a lo mejor él realmente esa información le parece, pues, aunque se oiga feo, inútil, porque no es algo que que quiera saber. Pues, a lo mejor a él no le importa: "Ay, es que me, eh, se me atravesó fulanita y entonces me quedé platicando con ella", y esto y el otro. No, o sea, a lo mejor nada más: "Oye, ¿se pudo hacer esto, sí o no?", y ya. Y ya. Si te a lo mejor eso dará pie a que te pregunte: "Oye, ¿y por qué no?". "Ah, bueno, entonces tal y tal", pero ya él preguntó y ya está poniendo atención en el porqué no, en vez de darle vueltas y llegar al punto después.
Ajá. <laughs> Oye, tienes yo creo que tiene mucho sentido, eh, porque él es, muy así, muy desesperado. O sea, su personalidad es de, todo quiere rápido, todo quiero hacer rápido, y no tengo tiempo de pensar, si tiene ganas, porque luego si pasa, entonces sí platica conmigo, pero si no tiene tiempo o ganas, no platica conmigo. O sea, así es de 0 a 100 él es así en extremo 100 o extremo 0.
Ajá. Sí. Claro. Claro. Y así le puedes dar la oportunidad, a él de preguntar. ¿No? Cuando realmente tenga ganas de saber.
Exacto. Eh, oye, muy bien, eh, gracias creo que
Y en el caso de la capacitación, ¿más o menos qué has visto, qué pasa? Por ejemplo, cuando has querido enseñar lo que lo que sabes. ¿Por dónde crees que va eso?
Pues mira, yo pues, bueno, no sé, yo he notado no sé, porque, pues, ya tuve tiempo con mucho personal. He notado que hay personas que, como dices tú, tienden a distraerse bastante.
Ajá. Sí.
Los nervios de que son nuevos, que están con un tipo bueno, como un tipo jefe, autoridad. Yo creo, que a la mejor pasa, de que también se ponen muy nerviosos, y que a la mejor pueda ser, que esa sea la razón, y por pena a no quedar mal, pues no te dicen la verdad. A la mejor puede ser por ahí.
Mm. Sí, claro. Ajá. Que digan: "¡Ay!'' "¿Por qué me contrataron si no sé nada, y todo tengo que estar preguntando?", ¿no?
<laughs> Y to puede ser eso, porque ahorita con lo que me estás diciendo ya me hiciste pensar, eh, <laughs> a la mejor yo me estaba desesperando porque, pues, te te estás ahí media hora enseñándoles, explicándoles, y resulta que, pues, no entendí nada, ¿no? O sea, al final del día no comprendieron o captaron.
<laughs> Claro, es que a lo mejor podrías aplicar la misma técnica de de tu mamá. "A ver, explícamelo con tus propias palabras", para detectar dónde están los huecos de información. Aparte, alguien que está recibiendo entrenamiento en algo, pues, está recibiendo demasiada información al mismo tiempo, más los nervios de, son sus primeros días, o su primera semana, o incluso su primer mes, y de tener que estarse acoplando a un ambiente nuevo. Entonces, pues simplemente, eh, también a lo mejor esa paciencia de volver a explicar las cosas para que realmente queden claras, que yo creo que va a ser benéfico para ambas partes.
Oye, pues gracias, de verdad, me gusta platicar contigo, porque de verdad me abres los ojos y, pues de darme cuenta a lo mejor de errores que no había notado, porque a lo mejor también soy un poco intensa por ahí. Entonces, de veras, gracias. Te lo sí, sí, por eso chocamos tanto. <laughs> Oye, muchas gracias. De verdad lo agradezco y lo valoro muchísimo, porque sí lo voy a hacer, eh, o sea, guau, le veo futuro a esto. Definitivamente sí, le veo va y es algo sencillo que, pues, no me cuesta nada hacer, ¿no? Entonces, gracias por tu consejo. Sí.
Como tu hijo. <chuckles> <laughs> <chuckles> Pues sí, a lo mejor, un poquito de paciencia y de volver a preguntar las cosas, y todos van a salir beneficiados.
Me gustó eso de ganar, ganar, está super bien. <laughs> Gracias.
<laughs> Buen día, hasta luego.
Hasta luego, bye.